Ya, benim şöyle bir, eee, sıkıntım var ve durumum var onu paylaşmak istiyorum. Eee, bir tane arkadaşım var, eee, iş a yani, beraber böyle, eee, iş yapıyoruz bazen, eee, onla biraz biraz böyle geçenlerde, eee, bir küslük durumu falan oldu. Eee, şey, eee, ben şimdi, eee, işten ayrılma durumum var. Eee, ondan böyle, eee, şey istedim, CV'sini istedim ki, hani, kendim de çünkü benim CV'm yok, en azından onunkinden böyle, eee, bakıp, ııı, kendime benzeteyim falan diye şey yapayım dedim. Iıı, bana dedi yani, bana dedi ki, "Yok." dedi, "Ben vermem CV'mi." dedi. "Niye?" falan dedim. Cevap da vermedi, hani, eee, niye olduğunu. Ben de çok şaşırdım. Ondan sonra, hani, biraz zaten böyle bir, eee, aramız limoni oldu bu durumdan. O da benden, eee, işle alakalı, ııı, bir bir insan kaynaklarına mail gelmişti, eee, bu, eee, prim ödemeleriyle ilgili. Ama prim benim primim, yani, eee, başkası primi alırsa sonuçta benim primim azalacak. Ben dedim ki, "Bu mail bana geldi, yani, bu e-posta, eee, ben bunu, ııı, gönderemem, yani, zaten altında kimseye söylemeyin yazıyor." O da oradan böyle bir, eee, tribe girdi, yani bir kırgınlık oluştu, ııı, aramızda. Böyle şu an, eee, çok böyle, hani, o da konuşmuyor. Ben de böyle konuşasım gelmiyor. Eee, bilmiyorum, hani, sence bu, eee, nasıl, ııı, ele alınabilir, hani, nasıl e e ya yani, ben mi adım atmalıyım, o mu adım atmalı ya da bırakmalı mıyız böyle hani? Bu konuda bir, eee, fikir alışverişi yapmak istiyorum seninle.
Hı hı. Evet. A! Evet. Hı hı. A! Ha ha. Tamam, bakalım birlikte düşünelim, nasıl ele alınabilir bu konu? Iıı, an öncelikle bu konu hassas bir konu. Çünkü yakın bir arkadaşla yaşanan bu kırgınlık, ııı, bir kalp kırıklığı hem de bir, ııı, ağırlık yaratabilir insanın zihninde. Iıı, iletişimin kopması, mesela eski sıcaklığın kaybolması ve araya giren o sessizlik, ııı, çoğu zaman aslında çok yıpratıcıdır düşünüldüğünden. Iıı, bu konuda seni anlayabiliyorum. Iıı, ancak bunu birçok insan yaşıyor ve ilişkilerin aslında doğasında, fıtratında var bu. Iıı, o yüzden bunun normal olduğunu bilmek ama bunun nasıl idare edileceğini bilmek lazım. Iıı, böyle durumlarda aslında barışmak istemek çok doğaldır ama nasıl yaklaşılır, ne söylenir veya arkadaşın nasıl tepki verecek? Tabii, bunlar belirsizlik. O yüzden bu süreçte dikkatli ve gerçekçi adımlar atmak lazım. Iıı, öncelikle durumu daha iyi anlamak istiyorum. Iıı, arkadaşının sen CV'sini istedin, ııı, bir yerde kullanacaktın diye düşünüyorum. Aslında CV kişiye özgü bir şey. Onu tam olarak anlamadım, arkadaşının CV'ni neden istediğini. Bir de sana primi gelmişti, e-postayı san senden ona göndermesini istedi, eee, ama prim zaten e-postayı gönderince prim gene sana yatacak, sana nasıl bir zarar vermiş olacağını, bunları anlamadım. Biraz daha detaylı anlatabilir misin, rica etsem?
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya, şimdi şöyle, biz şimdi aynı işi yaptığımız için, eee, CV'de, eee, yani, ay şeyi, o onda da hazırda CV var çünkü o devamlı bir yerlere başvuruyor. Hani, ben de o o kısmını alacaktım sadece, hani, iş tanımları falan filan. Eee, sonuçta kendi eğitimim vesaireyi kendim, hani, şey olsun diye, bu, ııı, CV'nin şeysi, eee, nasıl söyleyeyim, hani, eee, onun bir böyle bir, eee, düzeni oluyor ya, hani, onu kullanacaktım ben. Yoksa, hani, s direkt birebir onun CV'sini alıp şey yapmayacaktım, yani. Iıı, hani, internetten CV buldun diye düşün, öyle kullanacaktım. Primle ilgili de, ııı, bizim şimdi primimiz belli bir havuzda, böyle, e belirli bir miktar, ııı, para var. Hani, benim alacağım prim, eee, eğer başkası da dâhil olursa o zaman ekipçe olduğu için ki, hani, kişi sayısına bölündüğü için düşme riski var. Hani, o yüzden, eee, yollamadım. Bir de, hani, normalde o primi hak etmiş olsaydı, iyi bir çalışan olsaydı zaten o mail ona da giderdi diye düşünüyorum, yani. Yanlış mı düşünüyorum burada?
Evet. Tamam. Hıı. I hı, evet, anlıyorum. Bu primler tabii kişiye özel, bu e-postalar kişiye özel gidiyor, ııı, ve içinde belki, ııı, özel bilgiler de olabilir paylaşılmaması gereken. Senin, ııı, bu yüzden, ııı, paylaşmamış olabilirsin. Iıı, arkadaşının bu konuda tabii anlayış göstermesi gerekirdi. Iıı, CV konusunda da, ııı, yani, internette, evet, şablonlar demek istedin sanırım düzenini derken. Iıı, bu zaten şablonlarda bulunabiliyor aslında. O acaba bunu neden istediğini anlamamış olabilir mi? Hani, senin zaten internetten kolaylıkla bulabileceğin bir şey için, e, belki o da çok yoğun çalışıyor olabilir, belki. Hani, eee, bununla belki vakti olmadığını, senin halletmen gerektiğini de düşünmüş olabilir, bilmiyorum ama, eee, e-posta dediğin gibi sana özgüyse, eee, tabii ki bunu paylaşmamak senin en doğal hakkın. Iıı, bununla ilgili peki bir, ııı, açıklama yaptın mı? Yani, sonrasında bir konuşma oldu mu? Böyle böyle oldu, sen böyle demiştin falan, sen de biraz kindarmışsın, aklında tutmuşsun vs. gibi.
Tabii. Evet. Hı hı. Evet, evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Eee, yok öyle bir konuşma olmadı çünkü, eee, şey yani o bana, eee, işte, o özgeçmişini göndermeyince ben zaten biraz bozuldum. O da benden o, eee, şeyi, eee, e-postasını isteyince, primle alakalı ben de ona, hani, eee, göndermedim. Bir böyle limoni... Ama bu zaten o kadar böyle ince düşünen, eee, bir arkadaşım değil. Biraz böyle daha, aaa, nasıl söyleyeyim, hani, eee, çok böyle detaycı bir insan değil. Çünkü biz onunla beraber tatile falan da gittik mesela. Eee, gece kulübüne gittik. Eee, şeyi almamış, eee, yanına kimliğini falan almamış. Yani böyle, hani, bu kadar böyle ince şeyleri düşünen bir insan değil. Hani, orada da böyle mesela sıkıntı olmuştu. Sonuçta ben bir hafta sonum için, hani, tatile gidiyorum. Çok fazla günüm de yok. Eee, sen kimliğini, eee, unutuyorsan en önemli şeyini, eee, zaten, hani, almayacakları... Hiç mi hayatında yani gece kulübüne gitmedin? Hani, biraz da cahil de bir çocuk, hani, şey değil, biraz küçük bir yerden gelmiş çünkü hafif, eee, köyden gelme. O yüzden, hani, orada ben sineye çektim mesela ama bu da üstüne bu gelince, eee, biraz ben de sinir oldum açıkçası. Yo, normalde ben belki de o, eee, bonus şeyle primle alakalı, eee, e-mail ona gönderirdim e-postayı ama, eee, o yüzden de göndermedim yani.
Hıı. Hı hı. Hıı. Anlıyorum. Hı hı. Evet, anladım. Gece kulübüne girememe durumunuz gerçekten çok, ııı, ımm, mutlu bir anı olmamış. Iıı, kimliğini unutmuş. Evet, unutmaması gerekirdi. Eee, sen bunu küçük yerden gelmesine bağlıyorsundur belki ama tabii, ona sorsak belki farklı şekilde açıklamaları olabilirdi; küçük yerler, büyük yerler hakkında. Iıı, ama bu insani bir durum arkadaşının yaşıya yaşadığı durum da. Çünkü, ııı, bazen de başka, aaa, sorunlar ortaya çıkabilir ve arkadaşlıklar da aslında, "Bugün ben seni idare ediyorum, yarın sen beni idare ediyorsun." ııı, durumları da olabilir. Önemli olan arkadaşlığın devam etmesi. Iıı, belki de gece kulübüne girmemiz daha girmemeniz daha hayırlısıymış gibi de düşünebilirsin, eee, bu durumda. <clicks tongue> Ama tabii ki girmeyi, iii, isterdiniz. Eee, bununla birlikte, eee, ben, eee, arkadaşınla belki bir konuşma yapabilirsin, eee, diye düşünüyorum. Çünkü biraz böyle sessiz küslük, dağ dağa küsmüş dağın haberi yok, ııı, gibi bir durum olmuş. Ben öyle anlıyorum. Ama sen mesela, ııı, nasıl bir insansın? Iıı, hani, o biraz ince değil dedin, böyle, biraz daha, aaa, düz, ııı, bir insan olduğunu söyledin. İii, ince düşünen, düşünceli bir insan olmadığını söyledin. Iıı, mesela o da böyle rahatsız mıdır acaba, "Ya, böyle araya bir mesafe girdi, ııı, ne yapsak, barışsak mı, konuşsak mı?" yoksa hiç umurunda falan değil midir sence? Şu an ne düşünüyordur?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet, evet. Hı hı. Hıı. Ya, umurunda değildir deyem demem de şeydir, anlamamıştır bile yani aramız limoni mi değil mi? Yani dedim ya, biraz düz bir adam diye. Eee, o yüzden onu anlamamış da, eee, olabilir. Ya, ba biraz da değişik bir insan. Bazı evet, şimdi seninle konuştukça sinir olduğum böyle huyları var. Mesela, eee, biz onunla beraber, eee, futbol falan da oynuyoruz. Eee, normalde beni o alıp götürüyordu, hani, eee, sağ olsun. Ama geçen, eee, bir kızla buluşacağım diye mesela, eee, kızla da -b belki de bahane söylüyor artık bana, bilmiyorum beni almamak için hani, kız mız da, eee, buluşmadı, eee, maça falan da gitmedik. Yani, eee, böyle şeyleri de var. Bilmiyorum. Böyle bazen de diyorum acaba yani ben daha samimi düşünüyorum da o belki de, hani, o kadar benimle samimi değildir. Belki de o yüzden bana böyle inci gibi gelmiyordur diye. Hani, i i genelde arkadaşlıklar, eee, aynı seviyede olmaz ya, hani, bir taraf belki biraz daha i samimi hissedebilir falan duruma göre. Belki de öyle bir şey mi vardır acaba diye düşünüyorum. Yani bu olabilir mi sence?
Hıı. Tamam. Hı hı. A! İhtimal. Hıı, seven kalpler hassas olur gibi daha çok değer veren belki daha çok düşünüyor olabilir. Ama bence böyle düşünme. Eee, eee, o seninle arkadaş oluyorsa, aaa, bu kadar yakınsanız, eee, bence o da mutludur ki bundan. Eee, ama, eee, belki başka öncelikleri olabilir insanların, eee, bazı dönemlerde. Eee, onunla ilgili olabilir, eee, ama bence sen de şu olgunluğu görüyorum ben. İlk, eee, barışma adımını atmak aslında olgunluktur. Çünkü kırgınlık zamanla büyür. Araya mesafe girerse, konuşulmadıkça daha, <clicks tongue> eee, çözmesi zor karmaşık bir hâle de gelebilir. Eee, bu yüzden ilk adımı atmak aslında duygusal olgunluk göstergesidir. O yüzden sen belki arkadaşına uygun bir zamanda, sakin bir tonda böyle, eee, bir konuşmak isterim şeklinde, eee, kısa bir mesajla belki bir giriş yapabilirsin. Eee, bir de bir yandan, yani, olayı sen tabii hafızanda nasıl hatırladığın, belki arkadaşın nasıl hissettiği birbirinden farklı olabilir. Hani, aynı olayı ondan dinlesek belki bambaşka şeyler dinleyebiliriz. Eee, o yüzden belki konuşmaya başlamadan önce kendi perspektifinin tek doğru olmadığını da kabul edersen daha, eee, s sitemkâr olmayan, eee, daha yumuşak bir dilde belki konuşma yapabilirsiniz. Ne dersin bu konuda?
Aynen. Hı hı. Hıı. Doğru. Hı hı. Tamam. Doğru, doğru. Hıı. Yani olabilir, evet, eee, konuşmayı yapayım ben o zaman ama, eee, sence, hani, eee, "Ya, böyle bir derdim." var diye mi gireyim yoksa, hani, onu böyle bir bira içmeye mi davet edeyim? Eee, sonuçta bira falan seviyor, eee, hani, "Bir yerde böyle, ya, şöyle de bir olay olmuştu, birazcık ben alındım" falan mı diyeyim? Ya da, eee, hani, "Bu olay hakkında ne düşünüyorsun mu" diyeyim? Veya, hani, o gelen, eee, bonusla alakalı e-postayı ona göndereyim. "Al hadi al, eee, bu da benden olsun" mu diyeyim yani, nasıl yapayım sence?
Hıı. Aha. Hıı, çok güzel. Eee, şimdi <clears throat> nasıl konuşmak gerektiği konusu bence hassas bir konu. Çünkü, eee, bir savunmaya geçmek, kendini savunmak, yani, o eski kırgınlığı yeniden tetikleyebilir. O yüzden, eee, suçlayıcı ifadeler yerine "Ya sen böyle dedin, ben böyle hissettim." hani, falan dersen, o senin nasıl hissettiğini, dürüstlüğünü, kendini içini ona açmanı görünce, eee, o da zaten, eee, yumuşak bir seviyeye inecekti. Zaten belki çoktan inmiştir bir de. Bir de barışma süreci biliyorsun önce aslında dinlemeyi gerektirir. Önce karşı taraf 2 taraf için de söylüyorum bunu. Çünkü herkes önce anlaşılmak ister. O yüzden, eee, önce onun ne hissettiğini, neye kırıldığını dikkatlice dinleyebilirsin. Ve bu konuşmayı başlatmak için de verdiğin, eee, sorduğun, ııı, "Bu iyi bir fikir midir?" diye sorduğun eee fikir bana iyi bir fikir gibi geldi al hadi al benden olsun diye. Hem böyle, eee, onun istediğini yapmış oluyorsun, eee, hem de böyle sempatik
Hı hı. Hıı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı.
bir, eee, mesaj yazmış oluyorsun. Eee, böyle "len" mesela "len" kelimesi aslında arkadaş arasında sempatik olabilir. Mesela bir "lan" gibi değil yani "len" ya, eee, böyle yumuşak bir giriş olacağı için, eee, işe yarayabileceğini düşünüyorum. Ne ben, eee, böyle bir şey yapmak düşünür mü düşünür müsün?
Hıı. Evet, doğru. Hı hı. Yani, düşünürüm, tabii yapayım, hani, ne olacak ki? En kötü, eee, eee, mail, i i o e-postayı ona göndermiş olurum. Eee, belki, hani, o da karşılığında bana, eee, hani, o da fikir değişir, belki cv'sini falan gönderir. Böylece zaten kırgınlık da, hani, "Ha, ha, ha! Ne oldu ya?" falan diye, eee, geçiştirilip, eee, unutulabilir, yani. Evet, eee, mantıklı bu söylediğini, eee, bu şekilde yapayım. Umarım, hani, o da pozitif bir şekilde yaklaşır. Eee, bu kırgınlık gider yoksa uzayacak, saçma yani, eee, saçma bir, eee, uzaması. Eee, tamam teşekkür ediyorum, çok güzel, eee, tavsiyeler verdin bana. Kendine iyi bak.
A ha. Hı hı. Tamam. Yani. Hı, eee, rica ederim belki de "madem e-postayla gönderebiliyordun, baştan niye göndermedin" de diyebilir sana. CV'yi gene de göndermek istemeyebilir. Gene de uzlaşmacı tavrını bence kaybetme diye bir tavsiye vermek istiyorum sana. Görüşmek üzere başarılar diliyorum.
Hıı. Tamam tamam, teşekkürler görüşürüz.